Nessuno gli dice niente. Invece una bellissima ragazza, prendi una modella completamente vestita di rosa, il primo commento sarà: "Vuoi assomigliare alla Barbie?" Ma chi pensa di essere? Cioè perché lei la critichi e l'altro no? Perché l'altra appartiene a una categoria incriticabile.
Sì, sì, ho capito. Mh-mh. Sì, magari anche essendo diciamo più svantaggiati su altre cose si te si tende magari a non diciamo a a proteggere
Quindi Sì, c non bisogna critic cioè non bisognerebbe in teoria criticare nessuno.
Certo, assolutamente.

Eh, infatti, io magari per ehm, pensavo anche a una variabile dell'ignoranza. Nel senso che, ehm, a volte si è un po' in un mondo di omologazione, quindi quando si vede le la persona che ha il coraggio, uhm, di vestirsi o di comportarsi anche in modo un po' diverso, diciamo che viene additata come un po' l'estranea forse da una certa cerchia.
E no Certo, però ti dico a oggi, no, che non si critica la persona magari per gusti, per preferenze di vita cioè una persona LGBTQ+, che si veste di tut t totalmente rosa, fai conto, dalle scarpe ai capelli e la vedi, non dici niente, perché il nostro modo di vivere, il perbenismo o anche la gentilezza perché, voglio dire, magari uno è gentile io la trovo estremamente bella, una persona vestita tutta di rosa, ma va beh è un'altra cosa. Ehm
Mh-mh. Okay. Certo.